Trời ơi, đã dữ vậy ta! Có nghĩa là ví dụ như bình thường đi, là ở trong cái khu nội đô thành thị đồ đó, là xe máy rồi xe xe này, xe kia bóp còi lum la thì cái đó mới gọi là tiếng ồn. Còn đối với bạn là những cái âm thanh thiên nhiên như tiếng chim hót, tiếng chó chạy đi trên cánh đồng cỏ, ví dụ như vậy đi, thì cái tiếng đó là mặc dù là có âm thanh thiệt đó, nhưng mà nó nó nghe nó đã tai, nó khác, đúng hông bạn? <laughs>
Ưm. Ừm. Đúng rồi. Nó rất là gần gũi, bình yên bạn, đặc biệt là có nguyên cái khu vườn, ờ, ờ, v vườn tre á bạn, tre trúc mà kiểu ngoài Bắc á bạn, cái thân nó thon thon, nhỏ nhỏ mà cái lá nó rất là nhiều và nó rung, đung đưa, đung đưa, đung đưa giống như lũy tre tre làng ở trong các tranh mà trong cái quyển tiếng Việt hồi xưa mình học ngoài Bắc á. Đó, thì mình thấy á rất là, kiểu mà nó nó rất là gần gũi, nó rất dân giã, mà mỗi lần gió ngang á bạn, nó cũng có vài cái cái tiếng nh có vài cái chuông gió nữa nha, thì gió rung một phát hén, rồi cái tiếng của lá nó l gọi là, ờ, đan xen, đan xen, nó khẽ, khẽ, khẽ, âm thanh xào xạc, xào xạc nhẹ rồi thêm cái tiếng chuông gió nữa. Nói chung là nó rất là hòa quyện với nhau luôn á, nó khẽ khiến mình, kiểu, cảm tĩnh tâm và có thể quay về trạng thái bài bình yên nhanh hơn ở cái cuộc sống bình thường á.
Ô, hay vậy! À! Trời ơi! <laughs> Hiểu. Trời ơi, nghe phê dữ vậy ta! Ừm. Ừm. Quá đã, có nghĩa là sao ta? Thiên nhiên, ờ, tạo nên một cái âm thanh, gọi là, sao ta, như như như là bản nhạc, đúng hông bạn? Ờ, như một cái bản giao hưởng của thiên nhiên vậy đó, ờ, nhiều âm thanh khác nhau, trộn lẫn lại, nhưng mà nó nghe nó đã tai, nó phê á, chứ hông phải là x nó nó bị khó chịu như là những cái âm thanh, ơ, như mình nói là ở ngoài đường, đúng hông? Ừm.
<laughs> Đúng rồi. Ờ, đúng. Đúng rồi, nghe cực kỳ luôn. Đúng rồi, mà cứ thèm hoài luôn á bạn, cứ thích thích thích nghe hoài những âm thanh đó.
Trời ơi, đã quá! Nhưng mà nếu mà nói như vậy có nghĩa là bạn ngồi đó là, ừm, nhiều lắm hông? Ờ, mình nhự như bình thường bạn thiền từ 15-30 phút, thì chắc nếu mà cái khung cảnh thiên nhiên hữu tình vậy chắc là phải ngồi thiền lâu hơn chút xíu chứ ha? <laughs>
Ừm, nếu mà lâu quá thì cũng đói bụng, bạn, tại vì nhiều dậy sớm, 4:00 sáng là dậy rồi. Đó, mà từ 4:00 sáng mà tới tại vì, ừm, ví dụ theo cái lịch trình như thế thì ăn cũng đúng giờ lắm bạn. Ví dụ 7:00 sáng là sẽ ăn sáng nè, ăn sáng xong rồi có thể đi học tập hay gì đó, nên là cũng đúng giờ, đúng giấc hết. Cho nên là mình ngồi khoảng thời gian đó, là nó vừa và cái bao tử nó cũng đủ để bao tử nó rung lên và chuẩn bị là đi ăn á. <laughs> Nhưng mà ăn rất là ngon bạn, tại vì bạn biết thiền xong cái tự nhiên là tinh thần sảng khoái, phơi phới, thoải mái, bình yên, cái tự nhiên ăn cái gì nó cũng ngon hết trơn á. <laughs>
À! Trời ơi! Hay quá! <laughs> À!